Eh, ceritain dong kamu tuh sekarang aktivitasnya lagi, eee, sibuk ngapain aja sih?
Mmm. Mmm, kalau aku sih, eee, ya, kalau sehari-hari ya, kesibukanku tuh, berkutat antara kerja, terus juga, eee, apa ngurus keluarga juga, ya. Ada, nenek yang aku urus, eee, yang tinggal bersamaku juga ya, dan keluarga, sama ini nih, ada juga, eee, ibuku ada resto online gitu. Jadi, eee, di heeh, di tengah tengah ya. Kerjaku, kan, eee, alhamdulillahnya, cukup fleksibel, dan dari rumah juga, gitu. Jadi, aku bisa sambil bantu orang tua juga nih, di usahanya gitu, itu sih yang, eee, apa, aktivitas yang selalu jadi rutinitasku, gitu, tiap hari.
Mhm. Oke. Wah. Mhm. Ya. Wow, ini unik juga ya, dan kalau aku lihat sih cukup, padat. <laughs> Walaupun tadi, eee, kerjaannya WFH ya? Eee, secara remote, tapi, ada banyak ternyata, yang kamu, eee, mau nggak mau, ikut ngurusin tuh, jadinya. Sesibuk, eee, itukah, mungkin? Atau, eee, sejauh ini, kamu ngejalaninnya dengan santai?
Iya. <chuckles> Iya, eee, ada sih, bagian tidak terduganya, sebetulnya. Lebih ke, eee, ya aku pikir, kan, dengan mela eee, denga dengan melakukan kerja dari rumah itu, eee, ya sebetulnya tujuanku juga di antaranya bisa bantu urusan keluarga ya, sama, terutama resto ibuku nih, yang memang, eee, cukup, apa namanya, cukup ya, eee, namanya usaha ya, kadang naik turun, gitu. Tapi, eee, ternyata, eee, ketika dijalanin itu, ya, justru itu yang paling bagian yang paling tidak terduganya, gitu. Karena, eee, nah itu yang kadang-kadang agak, mmm, eee, aku jadi agak bingung nih, antara ngatur jam kerja, justru, sama ngurus resto ibuku, gitu. Karena, ya kalau di jam-jam tertentu, yang, pas banyak pesanan. Nah, itu juga kadang-kadang berdampak nih, ke kerjaanku yang lain, gitu, itu sih, yang heeh. Jadi, kesibukannya lebih kepada, eee, itu tuh, jam apa namanya, eee, pesanan yang orderan, yang gak nentu gitu, ya, yang bisa malam datangnya, bisa ramainya tuh kadang siang, yang pas justru aku lagi jam kerja, kadang juga pagi gitu, pas kalau kalau kalau dari pagi, justru lebih enak gitu, lebih, aku bisa lebih menyesuaikan. Kalau siang atau malam ini, yang kadang-kadang juga pengaruh ke aktivitasku yang lain, nih.
Iya iya. Mhm. Iya dong. Oke. Mhm. Iya, pasti sih. Benar benar. <chuckles> Iya. Oke. Mhm. Iya sih. Benar benar. Kebayang sih, pasti, bakalan ada hari-hari yang hectic ada hari-hari, yang mungkin, eee, enggak terlalu sibuk juga. Tapi, kalau dari aktivitas kamu sendiri, mmm, gimana sih kamu caranya untuk bisa, eee, mengatur pola istirahat? Terutama tuh, ketika malam ya, karena kayaknya istirahat malam tuh, yang paling krusial gitu, untuk ngejaga biar paginya tetap segar, kamu sendiri, gimana?
Benar benar. Mhm. Mhm. Wah, benar banget. Bagiku tuh, eee, malam itu, jadi jam yang sangat krusial, dan rentan juga, gitu. Karena, eee, apa, kalau malamnya itu nggak mulus, gitu ya, menurutku justru, eee, start-nya, penentuannya itu malam, kalau misalnya malam itu mhm, aku nggak cukup istirahat, terus nggak tidur on time ya, eee, sep sesuai dengan pola jam tidurku, itu paginya itu akan berdampak ke paginya, gitu. Entah, ke pekerjaan aku, ke produktivitas juga, atau bahkan ada agenda-agenda yang harusnya bisa aku lakuin, malah enggak, gitu. Karena, mungkin, eee, jadi ngantuk, atau, apa ya, jadi lelah juga, gitu. Jadi, bagiku, malam tuh, jadi sangat krusial sih, eee, untuk bi
Iya, betul. Oh, oke. Mmm. Wow. Sengaruh itu ya, ama aktivitas, eee, seharian ya? Terus ap apa aja nih, rutinitas yang mungkin kamu biasa lakuin, untuk ngedukung biar istirahat kamu di malam tuh, eee, bisa, eee, optimal gitu?
Mhm. Betul betul, banget banget. Bisa, maksimalnya ya, <sucks teeth> eee, iya aku tuh sebetulnya, eee eee, kebiasaanku ya, tidur. Sebetulnya, nggak di atas jam 10.00 sih, jadi jam 10.00 tuh udah maksimal banget, ya. Itu, salah satu cara aku, untuk, eee, istirahat cukup gitu, punya istirahat yang cukup. Nah, cuman ya, itu, kadang-kadang kan, ya tadi, kesibukan itu bisa membuat, eee, banyak hal tidak terduga, gitu, terutama sih, eee, jadi, jam tidur tuh jadi ngaret, gitu kan. Entah, itu masalah kerjaan, atau masalah lainnya gitu, kayak misalnya, pesanan yang, eee, harus disiapin dari malam misalnya nih, besok, eee eee, besok pagi-pagi harus ready, gitu kan. Nah, jadi, eee, iya, aku sih sebetulnya mencoba untuk bisa konsisten ya, tidur jam 10.00. Nah, cara di antara, eee, caraku adalah ada beberapa nih, yang memang udah selama ini aku jalanin gitu kan, eee iya untuk bisa konsisten itu, aku coba pokoknya, udah jam iya, minimal 30 menit sebelum, aku udah nggak beraktivitas berat lagi, nih. Jadi 1/2 jam sebelum tidur, atau bahkan udah jam 9.00 ya, eee, syukur-syukur ya, udah bisa, eee, persiapan buat tidur gitu. Artinya, udah ya termasuk, eee, iya, apa, menjauhkan diriku nih, dari kesibukan pikiran sih, yang lebih ke akhirnya bikin aku mikir, entah itu justru, apa, scrolling misalnya ya, lihat layar, terus, eee, apa ya, <sucks teeth> eee, iya sesuatu yang memacu aku untuk berpikir keras, gitu. Jadi, eee, kalau aku lebih, eee, caraku untuk bisa tidur on time itu, ya paling, <tsk> me ya justru membaca buku, gitu. Kalau, eee, untuk mengkondisikan diriku lebih cepat ngantuk, gitu kan. Nah, itu sih, salah satu, eee, caranya gitu, cara yang lain ya, sebetulnya, eee, dilakukan lebih awal lagi nih, semak kalau aku dalam, eee, hari itu, aku olahraga gitu, ya, misalnya aku menyempatkan, dan biasanya sih selalu ya, itu, ju juga jadi satu rutit rutinitasku, yang, eee, bag ja jadian ba jadi bagian, yang aku lakukan secara konsisten juga, untuk punya jam tidur yang, eee, on ta yang yang teratur, itu aku olahraga pagi. Nah, itu berdampak tuh, biasanya malam tuh, jadi cepat lelah, dan cepat ngantuk juga, sama, eee, jam makanku juga nih. Jadi, itu, <sucks teeth> eee, sem <swallows> iya, jadi itu semuanya tuh, kayak, eee, apa namanya, eee, komprehensif, gitu ya, ada ada maka ada jam makan yang aku atur, eee, kegiatan sebelum tidur dengan olahraga. Nah, kalau makan itu, aku udah biasa sih, kayak, eee, di ata setelah maghrib tuh, aku udah gak makan berat lagi, gitu. Itu juga salah satu, eee, caraku sih, untuk punya jam tidur yang teratur. Mungkin, itu cara-cara yang sejauh ini aku lakuin, gitu. <chuckles>
Oke. Iya, benar. Mhm mhm. Iya. Mmm, apa aja tuh? Mmm, oke. Iya iya iya. Mmm. Iya iya iya. Mhm, oke. Mhm. Oh, oke. Mhm. Oh, kenapa tuh jam makannya? Iya iya iya iya. Oke. Wah. <chuckles> Ini, lengkap banget sih, dan dari sini, itu kelihatan, kalau kamu ternyata orangnya teratur banget ya. Untuk bisa punya kerjaan, eee, yang remote atau WFH, terus punya aktivitas lain di rumah, ngurusin keluarga juga, butuh manajemen waktu yang baik banget sih dan kelihatan tadi, kalau, kamu ternyata, dari, bahkan sebelum malam pun, udah menyiapkan beberapa hal yang bisa dibilang kebiasaan lah yang akhirnya bermanfaat buat tidur ya? Eee, tadi ada, ada, eee, ngejauhin handphone, terus baca buku, olahraga, ngatur makan juga. Yang, kira-kira manfaatnya tuh, paling bakalan kerasa tuh, yang mana sih?
Betul. Mhm mhm. Betul betul. Mhm. Mhm. Mmm, eee, itu susah juga ya, kalau harus, salah satu, gitu. Tapi, yang aku rasa sangat-sangat besar pengaruhnya adalah, itu, rutinitas atau kegiatan yang dilakukan sebelum tidur. Nah, itu sih yang kadang-kadang, eee, ya walaupun, eee, karena itu kan di waktu-waktu terdekat ya, dari jam tidurku, gitu. Jadi, biasanya aku akan push diriku untuk berhasil di bagian itu, gitu, walaupun misalnya, ya itu, ya ada kegiatan yang, eee, di luar rencanaan eee, rencana gitu kan, kayak misalnya, harus olahraga, tapi enggak, atau enggak, meja makanku, apa, berubah, gitu. Nah, biasanya kalau, untuk, eee, sebelum tidur tuh, wajib banget aku, udah ja eh 30 menit sebelum tuh, minimal itu, udah betul-betul menyiapkan diriku, untuk bersiap tidur, gitu. Artinya, udah nggak ada kegiatan aku akan menyetop semua kegiatan, yang akan membuat aku tuh, jadi, eee, apa, sulit tidur atau, eee, itu tadi ya, mikir, gitu kan. Karena, kalau mikir kan, akhirnya, eee, susah tidur juga, gitu kan. Nah, itu, eee, bagaimanapun keadaanku pada hari itu, gitu kan. Itu sih, yang, jurus terakhir gitu, yang akan aku coba adalah, memaksa diri bisa tidur gitu, dan bahkan walaupun, eee, apa, walaupun masih belum ngantuk juga, aku akan melakukan segala cara, gitu. Entah itu matiin lampu, atau deng dengerin musik relaksasi, misalnya, pokoknya untuk aku benar-benar maksain diriku jam 10.00 harus udah tidur, gitu. Itu, kayaknya yang yang paling krusial deh, bagiku ya.
Mhm. Oke. Iya betul, mhm. Oke. Mhm mhm. Oh, baik. Mhm. Iya iya iya. Heeh. <chuckles> Iya. Oke. Mmm. Wow. Mmm, kebayang sih, eee, dan, emang manfaatnya tuh, kayaknya bakalan kerasa banget ya, ketika menjalani hari besoknya. Tapi, yang paling kerasa di kamu manfaatnya tuh, atau mungkin tanda kalau istirahat kamu tuh udah optimal, biasanya apa sih yang kamu rasain di pagi harinya?
Mhm. Nah, yang pertama, eee, kalau aku ngerasa jam tidurku itu, eee eee, teratur ya, aku tahu bahwa itu memang jam tidurku, aku akan bangun juga teratur juga, gitu. Aku akan, eee, otomatis nih tubuhku, eee, apa, bisa bangun, jadi bisa bangun di jam yang memang, eee, apa namanya, eee, kebiasaan sesuai kebiasaanku gitu, jam 4.00 pagi lah ya, eee, katakanlah jam 4.00 pagi. Karena, itu, eee, su per persiapan subuh gitu. Jadi, kalau, eee, aku bisa tidur on time biasanya ini, di, eee, udah kayak alarm nih, walaupun aku gak setel, ara alarm gitu ya, <chuckles> tubuhku juga udah kayak, jadi kebiasaan juga, bangun sendiri di, eee, jam segitu iya betul! Alarm tubuhku tuh, berjalan, kalau aku memang, tidurku, eee, baik gitu ya, jam tidurku tuh, eee, sesuai gitu, suai sesuai dengan, eee, pola, eee, keseharianku. Terus, ya, yang berikutnya adalah berasa seger gitu, gak ngantuk lagi, gitu kan. Pagi, kan memang masa-masa produktivitas ya, aku belanja misalnya, buat, eee, apa, eee, buat persiapan resto, terus melakukan kegiatan, eee, kegiatan rumah juga, gitu kan, sambil buat nyiapin kerjaanku. Jadi, dibutuhkan banget tuh, kesegaran di pagi hari gitu. Nah, itu juga salah satu, tanda tubuhku, bahwa, eee, "Ini, oke nih, eee, kualitas tidurku semalam bagus." Nah, itu juga segar paginya tuh, nggak mudah ngantuk gitu, paling ngantuk-ngantuk tuh, siang biasanya kan, itu.
Iya. Mmm, gitu. Wow. Iya. Mmm. Alarm tubuhnya udah ke-setting ya? Iya iya iya iya Mhm, benar. Iya, oke. Mhm mhm. Iya. Oh, iya. Iya sih, itu mah wajar ya, habis makan siang apalagi ya?
<chuckles> Iya, bit
<chuckles> Tapi kalau, dari ke dari kebiasaan kamu, dan apa yang kamu informasiin tuh. Aku bisa lihat, kalau kamu ternyata orangnya teratur, eee, benar-benar bisa, eee, ngatur waktu banget, manajemen waktunya bagus, dan berkesadaran gitu, tahu apa yang dilakukan, dan tahu apa hasilnya nanti. Cuma, apakah kamu memang dasarnya orangnya seperti itu? Ngatur waktu banget, ngejaga kualitas tidur, atau mungkin kamu datang dari problem tertentu sebelumnya? Yang bikin kamu sadar, "Oh, ternyata rutinitas malam untuk bikin tidurnya, jadi maksimal tuh, penting banget." Gitu?
Mhm. Iya, mmm, mungkin lebih kepada bagian dari, ini ya, bagian dari usahaku gitu, setelah aku tahu nih pola tubuhku tuh seperti apa, gitu, dan aku selalu berusaha untuk menjaga, eee, rencana itu gitu ya itu seideal mungkin, gitu. Walaupun tentu aja dalam prakteknya itu ada ya, eee, gak semudah itu untuk bisa jadi teratur, dan, eee, apa namanya bahkan mempertahankan, kalau udah pun aku punya jam yang teratur seperti itu jadwal yang teratur, eee, toh ada juga nih hal-hal tadi di luar dugaan yang membuat aku akhirnya tidur, eee, terpaksa larut, eee, bangun juga, misalnya nggak seger gitu kan, ada hal-hal seperti itu. Tapi, ya itu bagian dari usahaku, dan, eee, apa namanya, ya karena aku mungkin tahu ya, dampaknya, <smacks lips> kalau misalnya tidur larut gitu. Nah, aku pernah tuh, eee berada di posisi itu, gitu, susah, karena udah kebiasaan nih. Jam misalnya jam 11.00 atau di atas jam 11.00 tidur nih, kek eee, udah udah 2 atau 3 hari aja ya, eee, kalau kalau misalnya, aku gak bisa tidur e tepat waktu. Itu, akan sangat-sangat nggak enak banget paginya, gitu. Entah itu, jadi susah bangun, subuh juga jadi, ngaret, misalnya ya, jadi telat, terus berbagai urusan yang harusnya aku bisa kerjain lebih cepat, malah jadi tertunda juga. Nah mungkin karena, per iya, jadi berantakan, betul banget. Eee, itu efeknya ke mana-mana kan ya. Jadi, karena udah tahu, dan pernah ngerasain i eee, hal seperti itu, jadi aku akan paksa diriku lah ya, untuk bisa kembali lagi nih, eee, mengatur dan mengembalikan lagi, jam tidurku, seperti, eee, apa ya, <sucks teeth> eee eee, rencana yang ideal itu, gitu, bagian dari usaha aku tadi.
Mmm, gitu. Mhm? Iya. Nggak, semudah itu ya? Heeh. Mhm. Oke. Iya. Mhm mhm. Iya. Oh, gitu. Mhm. Jadi berantakan ya? Oke. Mmm, baik. Ya ya. Oke. Tapi kalau, misalnya untuk, ada yang pengen cobain nih, misalnya, eee, pengen mulai deh, ngatur waktu tidur, terus, eee, pengen ngebangun kebiasaan-kebiasaan kayak gitu, yang paling penting di awal tuh, untuk dilakukan, apa dulu sih?
Mhm. Nah, ini agak sulit juga ya, apalagi kalau udah kebiasaan misalnya jam tidurnya tuh, larut gitu ya, eee, nah itu mau itu pasti dibutuhkan tekad yang kuat, dan niat yang, eee, kukuh gitu ya. Maksudnya, ha harus, eee, ada kesiapan untuk melawan diri sendiri nih, eee, khususnya mungkin, kalau di jam-jam tertentu belum ngantuk, misalnya ya, eee, karena aku orang yang percaya sih, kalau ngantuk itu bisa diusahakan gitu, bisa dipaksakan. Jadi, eee, memang harus ada, <tsk> eee, kemauan yang keras, dan itu merubah, eee, sebisa mungkin, eee, dari jam tidur dulu gitu, mulai dari situ. Nah, memaksakan iya, harus harus inilah, eee, berusaha untuk memaksakan diri, eee, me apa ya, menciptakan lingkungan yang membuat, eee, seseorang itu, bisa tidur lebih cepat gitu, bangu bagaimana pun, keadaannya gitu, kayak, ya aku walaupun belum misalnya belum ngantuk. Itu, aku akan akan iya, pokoknya, walaupun gak tidur nih, tapi aku udah dalam keadaan yang, eee, apa namanya, udah off semua heeh, jadi, harus ada tuh, usaha-usaha yang mengarah ke situ, walaupun hasilnya mungkin, nggak cep gak instan gitu kan, butuh, 1, 2 hari, atau seterusnya, gitu. <laughs>
Iya iya. Iya sih. Betul. Oke. Mmm, baik. Mmm. Iya. Mhm. Siap untuk tidur gitu ya? Oke. Iya iya. Paham sih paham sih. Jadi, butuh niat dan mental dulu yang kuat, baru kemudian kita dukung dengan lingkungan yang ngedukung kita untuk tidurnya tuh, cepet, gitu ya?
Iya. Benar benar, iya mulai dari situ dulu sih. Sama nanti iya, yang lain-lain mengikuti tuh, kalau udah ter eee, jam tidur udah teratur, enak nanti paginya bisa beraktivitas dengan kalau itu udah ketagihan enak deh, ke sananya. <laughs>
Oke. Wah. Ini menarik banget mhm? Iya. Wow. Oke, benar sih benar sih, eee, aku percaya itu sih, dan terima kasih banyak, kayaknya ngobrol sama kamu seru banget, mungkin nanti kita ngobrol lagi ya. Siapa tahu, bisa dapat banyak insight dari kamu.
<laughs> Oke oke. Oke, thank you juga nih, udah didengerin ya. Sampai ketemu lagi iya, thank you.
Siap, sampai jumpa ya.